Ano naman yung mga ginagawa mo sa phone mo bago ka matulog?
Ah, usually ano 'no, kapag ganyan, ang pinakaginagawa ko talaga sa cellphone ko is, um, 'yon na, ah, nag-scroll sa Facebook. Tapos may mga time na may makikita ako mga ano, mga reels na putol, kagaya nung, alam mo yung mga Chinese drama na ano, pinapanood sa Facebook, yung mga advertisement nila oo, nakakabitin yung mga gano'ng pagkakataon. So, ang gagawin ko, hahanapin ko siya ngayon sa ano, sa YouTube. So, may mga time na ano, nahahanap ko sa YouTube o kaya sa Daily Motion na app, 'yan. Hinahanap ko do'n, tapos do'n ko papanoodin. Tapos may mga pagkakataon na ano, syempre 'di ba matutulog na lang, eh 'di nabubuhayan pa ako kasi imbes na matutulog na lang, nag-ano pa ako, nag-solve pa ako ng puzzle, kasi naghanap ako ng kasunod eh. So, ayun, may mga time na 'di ako agad nakakatulog, pero, um, aside do'n sa pag-scroll ko sa Facebook, ang ginagawa ko binu 'yon yung time na chine-check ko yung Messenger ko, yung yung Viber ko. Kasi sa viber kasi kami nag-uusap ng mga kaibigan ko, very ano tita. Walang mga Messenger, sa Viber lang nag-uusap. So, ayun, parang oo, do'n kami nagkukwentuhan. Usually kasi yan yung ano eh, kasabay ko ng pasok yung mga ano ko, ng mga kaibigan ko. Kasi syempre din, ah, available lang sila ng gabi, kasi may mga trabaho rin sila, ganyan. So, parang ano, um, pinakaano lang, either madaling araw na kami nag-uusap o kaya umaga na ganyan. Kasi syempre may mga trabaho din. So, um, aside do'n, 'pag may time na hindi talaga ako makatulog, naglalaro ako ng ML, ayan. So
Mm. Oo. Nabibitin ka. Hmm. Ah, oo. Hmm. Mm. Hmm. <chuckles> Oo. Talaga? Hmm, okey. <laughs> Naglalaro ka rin pala ng ML.
Oo, 'yon, naglalaro ako ng ML. Kasi parang ano din siya eh, may mga pagkakataon na, ah, wala lang na nami-miss ko lang din maglaro kasi hindi na ako nakakapaghawak talaga ng cellphone 'no, lalo na't masyadong busy sa trabaho. So, ang pinaka-time ko lang talaga is yung kapag nakahiga na 'ko bago matulog, 'yon yung talagang, ah, ginagawa ko para din way na makatulog agad ako.
Oh, okey. So, yung minsan yung, ah, pagce-cellphone mo pala, parang, ah, way mo rin siya para maantok.
Mm. Actually, oo, ‘no, may mga pagkakataon na ano, ah, yun yung ginagawa ko, pampaantok, <gasps> kagaya kani
Buti, hindi nawawala yung antok mo?
Ano, parang, nawa ah, <gasps> may mga pagkakataon na inaantok nga ako kapag nagpo-phone, lalo na kapag pagod na pagod ako sa trabaho. Kasi sa bahay lang ako nagtatrabaho, eh. <gasps> So, may mga pagkakataon pa, ‘di ba, habang nanonood ako ng palabas, or ng mga, um, nakikita ko sa reels, <gasps> halla, nabibitawan ko yung cellphone ko, <blows air> <laughs> tumatama siya sa ano ko, sa bibig ko. Dun, nagigising ako pag gano’n mga pagkakataon. So ano, yun, imbes na alam mo yun, imbes na mag ma-aantok ako, lalo ako nagigising, kasi mahahawakan ko, ang sakit. Pero, maya-maya lang, makakatulog ulit ako ‘nyan kapag ano, kapag medyo nahanap ko na ulit yung antok ko.
Hmm. Hmm. <chuckles> Sa gra Grabe naman ‘yon. Ang sakit siguro ‘yong matamaan ng cellphone sa mukha, habang ano, ah, pa nakahiga.
Oo, actually masakit, kasi naka-braces, eh. Eh usually tumatama sa bibig. So ayon, doble yung sakit. <chuckles>
Mhm, hmm. Mm. <laughs> Naano tuloy bigla, na-align tuloy bigla yung ngipin. <chuckles> Yung yung underbite biglang naging overbite na tuloy. <gasps> Eh, ganito ba, ah, may specific app ka bang laging binubuksan bago matulog naman? At tsaka bakit naman yun yung mga go to mo?
<laughs> <sniffs> Totoo, hmm. <laughs> <sniffs> Hmm. Ah, yung pinaka-specific na app talaga, eh, Facebook. Kasi ano, eh, parang yun na nga lang din time na makakapag-scroll ako, 'no? Kasi usually, ah, nakakapag-phone na lang ako kapag tapos na ako ng ano, ng trabaho ko, which is, <gasps> it's either gabi or madaling araw ganyan. So, <gasps> yun lang yung pinaka-time ko na makakapag-open, ng Facebook. Tapos may mga pagkakataon pa, kapag halimbawa, kapag hindi pa talaga ako inaantok, ginagawa ko, ah, ayon, na nanonood ako ng Dhar Mann, ng mga mga palabas ni Dhar Mann.
<chuckles> Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Yung mga ano, mga ano ba tawag dito? Self-made, ah, vid movies, ganun. Mga short movies, oo.
Oo. <chuckles> Oo, 'yon. Oo, 'yon. Favorite ko kasi si Dhar Mann eh. Dati may AmoMama pa eh, UK naman. UK 'yon, eh, parang, ah, kaparehas siya ni Dhar Mann, pero mostly ang mga ano ang mga, ano 'to? Nag-a-act is mga British. So, mga taga-UK mostly, eh, wala na, parang hindi na siya gano'n ka-active si AmoMama. So, si Dhar Mann na lang talaga yung pinapanood ko. Tsaka nakakatuwa din kasi kahit papaano, 'no? Ah, siyempre ano din <chuckles> ano din siya kasi oo.
<chuckles> Ano yun? Hmm. Pero, 'di ba, <chuckles> parang parang minsan, ang O OA ng ano, yung mga acting doon, oo.
Ah, yung mga palabas niya. Oo. May mga time na ganun, may mga time nga na inuulit ko na lang din yung mga ano, eh, palabas na napapanood ko, eh. Mm.
Pero minsan oo, pero minsan parang, naho-hook ka pa rin kahit alam mo sa isip mo na OA, di ba?
<chuckles> <gasps> Oo, kasi ano, depende rin sa artist. Kaya <gasps> ang ginagawa ko ano pero ang pinipili ko lang kung halimbawa, itong artist, "Uy, bago ko lang 'tong nakita sa ano, cast ng Dhar Mann, ah." <gasps> So, yun yung papanoorin ko. Kumbaga 'pag interesting yung kuwento pa itutuloy ko. Pero kapag medyo hindi na interesting, ni-ne-next ko na, kasi siyempre ano, eh, pa parang magsasayang ng oras do'n mi limited na nga lang 'yong pagpo-phone ko, sasayangin ko pa doon, 'di ba?
Hmm. Correct, oo. Eh ganito naman, ah, gaano ba katag gaano ka katagal madalas, ah, gumamit ng phone bago matulog ganyan, umaabot ba minsan ng oras?
Ay, hindi. Lalo na ngayon 'no, 'pag sobrang pagod talaga sa trabaho. Minsan mga 30 minutes <clicks tongue> pa lang, tulog na ako. <chuckles> Minsan ngayon nga nabibitawan ko na 'yong cellphone ko tapos, ah, may mga pagkakataon din na talagang wala na, ano ko na talaga, nalalapag ko na lang 'yong phone ko. Gano'n talaga, sobrang pagod na pagod sa trabaho, 'di na 'di na nakakapag-phone. Usually, ang pinaka-maximum siguro, isang oras pero may mga 30 minutes pa lang, tapos na ako, mag-phone. Oo, tulog na ako.
Hmm. Mm. Tulog ka na, ganun? Ooh. So, at least meron kang ano, ah, parang set, ah, boundaries or set limits, sa self mo 'no?
Mhm.
Mm. Eh, minsan naman ba, yung, ah, 'pag, ah, se-cellphone mo, nakaka-affect ba siya dun sa, parang concentration mo minsan? Kumbaga, minsan ba nawawala ka sa antok, ganun?
Hmm. <clicks tongue> Ah, oo, may mga time na p nawawala ako sa antok 'pag nagpho-phone. Yun nga yung 'pag ano, ah, 'pag naghahanap ako ng mga karugtong nung musi ah, ng ano, ng, ah, Chinese drama series na napapanood ko sa Facebook. 'Pag nahahanap ko yung karugtong niya siyempre uunahin uumpisahan ko na naman ulit panoorin para mas maintindihan ko. Eh, usually 'yon isang oras mahigit yung ano, yung pinakakuwento. So, ano, hindi na ako inaantok kasi siyempre naano na ako, naa-amazed na ako kung ano yung susunod na mangyayari. Parang ang hirap naman kung puputulin ko pa yung palabas para lang sa 30 minutes na naiwan, 'di ba? So, tinatapos ko na siya to the point na hindi ako nakakatulog agad. <laughs>
Mm. Mhm. Korek. Oh, okey. So, ano, sinong may kasalanan? <laughs> 'Di ba?
Oh, kasi ay, yung Facebook. Kasi syempre sila yung ano eh, nagpo-post ng ganun. Eh, ako naman, eh nag-i-scroll-scroll lang naman ako. Eh, bakit bigla-bigla kasing lumalabas sa timeline ko, di ba?
Mhm. Sabagay or minsan din, ah, ano, kunyari biglang may notification ng sale sa mga ano, sa mga platforms, ganyan.
Mhm. Ah, 'pag
Mga Shopee.
'Pag ka ganiyan, ano eh, may specific date lang talaga ako eh, kung paano kung ba't ah, kung anong araw ako oorder sa Shopee kagaya ng 11/11, ganiyan. Kahit anong sale pa 'yan. Pero kapag ano na, after na nun, hindi na ako masyadong nag-oorder. Siguro tinitingnan ko lang minsan, pero yung totally oorder, hindi na. Parang nadala na ako gano'n, kailangan ko munang, ah, bilhin lang yung mga importante talaga.
Mm. Oh, pero at least may self-awareness ka pa rin 'no, na nakokontrol mo yun, yung mga gano'ng, ah, parang mga tukso. Hindi ka nagpapa hindi ka nagpapadala.
Mm. Mm.
And, pero speaking of pag-i-scroll 'no, kapag sinabi mong scroll lang, anong klaseng content ba kadalasan yung tinitignan mo? Mga funny ba? Mga educational or mga minsan, mga drama or entertainment, ganyan.
Mhm. Ay, usually kasi kapag ganiyan 'no, ang mga nasa timeline ko kasi ano, um, yung pag-i-scroll ko kasi depende sa timeline ko. Halimbawa, ang mga nakikita ko sa timeline is puro confession sa page. Ayan, babasahin ko 'yan lalo na kapag medyo interesting yung kuwento, kasi di ba may mga inano, mga pino-post nila sa Facebook na ano, na ganun. Tapos, ah, parang hahatin nila. Oo, mga confessions. Tapos hinahati nila yung ano, yung pinakakuwento, nilalagay sa comment section yung iba. So, ayun nagiging invested yung time ko dun sa pagbabasa ng mga ganun. Tapos, um, ayoko nung mga krimen, ayoko ng mga ano, mga nakikita kong negative sa ano, sa social media. 'Pag nakakakita ako ng ganun, ano ko, nirereport ko agad or bina-block ko kung sinoman yung nag-share. Tapos siguro mostly ang mga nasa timeline ko din aside sa mga confession, yung mga ano, SB19 talaga. Papanoodin ko pa yan. Kasi may mga uploaded din sila na ano eh, kung paano nila mina-market yung pagbebenta ng mga concert tickets nila, ganiyan. So, parang ang gagawin ko, ano ko, papanoodin ko yung mga ganun. Tapos ishe-share ko siya sa feed ko. So ayun, makikita ko yung mga SB19 sa feed ko. <chuckles>
Mm. Mga confessions. Mm. Oh. Sa ano naman pala, may tinitignan kang may specific na ano, na mga content na talagang, for you ay talagang, yung mga hilig mo 'no. Kumbaga, dahil nga yon yung mga sine-search mo, yun na yung kadalasang, nagpapakita dun sa algorithm mo sa newsfeed mo.
Tama. Mm.
Mm. Eh, ganito, ah, napapansin mo ba kung paano maapektuhan ng screen time yung tulog mo? Kunyari nagiging mas mababaw ba, ah, delayed o madalas ka bang magising ganun?
Mm. Ah, ano, as pa napansin ko ah, siguro delayed kasi siyempre, ah, yon nga kapag nag-i-screen time 'no, mostly na ano, eh, mas lalong napapagana 'yong utak natin, may mga time pa na, alam mo 'yon, parang ano ah, gusto ko na lang, "Ay gusto ko na lang palang ano 'to, gawin 'to", may mga ganong pagkakataon eh, tapos <gasps> hanggang sa hindi ka na makatulog talaga, kasi maiisip mo 'yong mga gagawin mo. Halimbawa, may nakita ka nga sa Facebook 'no, na ganito yung ginawa niya sa bahay niya. So, ikaw bilang magpapahinga ka na lang ay nakita mo 'yong gano'n, gagayahin mo kasi curious ka eh, kung paano, kung ano mangyayari pag ginaya mo rin sa ano, sa bahay n'yo, 'di ba? So, gano'n, parang nade-delay os most of the time, nade-delay talagang matulog, so hindi mo nakukuha yung totoong, yung tamang antok, or kung yung tamang ano, body clock ng pagtulog.
Mm. Mm. Correct, oo. So, minsan nakaka-ano rin siya 'no, nakaka-lost of focus talaga siya kapag ah, tina-try nating ah, matulog, di ba?
Mhm. Tama. Mhm.
Eh, ganito naman, kapag alam mong kailangan mo na ng tulog pero gusto mo pang mag-scroll paano mo naman pinipigilan yung sarili mo?
Hmm, ano nilalapag ko na 'yong cellphone ko kapag ganyan. Kasi ano eh, parang alam mo 'yon gus halimbawa na lang 'no may mga pagkakataon kasi na 'pag pinikit ko 'yong sari 'yong ano ko 'yong mata ko tulog na ako niyan talaga. Kasi may mga pagkakataon pa na, hangga't hawak ko 'yong cellphone ko siyempre hindi ako mapipikit niyan, so ang tendency makakapag-scroll at makakapag-scroll pa rin ako. Pero yun nga, kapag ano na kapag binaba ko 'yong phone ko tapos pinikit ko 'yong mata ko, ayan na tuloy-tuloy na yung tulog ko niyan, kasi siyempre wala na akong hawak na phone hindi na ako distracted sa mga ginagawa ko kaya mas nakakatulog ako.
Mm. Mm, at, ah, maganda naman din yung ginagawa mo talaga na, ah, binibitiw binay binibitawan mo na yung cellphone mo ng, ah, permanent. Para siyempre ma, ah, mas madali ka nang mapun I mean, mas madali ka ng dalawin ng antok. Kasi, 'di ba, minsan kasi 'pag, ah, hawak-hawak pa rin natin yung phone natin kahit antok na tayo, minsan parang, nahi-hypnotize tayo na mag scroll-scroll lang, mag-check ng mga, ah, social media apps, mag check ng mga notifications. Kaya ayun, maganda nga yung ano habit mo na yun na, ah, ginagawa mo na, ah, 'pag, 'pag ano ba tawag dun 'pag keep ng cellphone mo, away from you.
Mhm. Mm. Mhm. Tama. Mhm. Mm. Oo, totoo. Tsaka nakakatulong din siya, 'no? Kasi, ah, siyempre yun nga, um, bukod sa na-ano ko, hindi ko na nakikita yung mga messages or kaya updates. So, aside doon parang na nagiging peaceful yung pag-iisip ko. To the point ah, to the point, na nakakatulog na ako. So, may mga gano'ng pagkakataon talagang tulog na ako. Ah, nagiging nagigising lang talaga ako usually, dahil sa anak ko. Na, alam mo yun, may mga time kasi na ano, eh, gising na siya, tapos, ako tulog pa. So, nagigising na lang din ako bigla dahil sa kanya. Kasi nga, may mga gusto siyang ipagawa sa akin. Kasi, 'pag umaga dalawa lang kami talaga. So, yun yung mga pagkakataon na talagang ano, ah, para 'kong, ano yun yung lutang minsan, lalo na kapag nagfo-phone. So, ginagawa ko talaga, parang kahit ta papaano makatulog. At least, three to four hours, 'yan. Kaya, yon minsan tinatabi ko na yung phone ko para makatulog or ma-achieve ko yung ganong oras ng tulog talaga.
Mm. Mm. Mm. Hmm, okey. So, at least, meron ka ng na-develop na routine, no? Para, sa improve na sleeping pattern. At ayun, ah, maraming salamat, ah, sa pagbabahagi ng 'yong kuwento.
Hmm. Oo, salamat din sa pakikinig 'no, at nakakatuwang nakapagbahagi ako sa'yo.